Ja, genau. Also, klar, Notfälle oder so, wenn jetzt wirklich oder f wenn ich vielleicht doch weiß, es ist jetzt nicht, ähm, so dringend also, auf Arbeit ist jetzt alles erst mal gut geregelt. Klar, wenn es dann klingelt, äh, an der Tür, dann mache ich auch auf, ne? Aber sonst in in der Regel <clears throat> lasse ich dann schon alles an mir vorbeiziehen, ne, und renne jetzt nicht hin und her andauernd.
Mhm, mhm. Mhm. Okay. Wie sieht es aus mit 'm Feierabend? Sagen wir mal, ähm, du hast die Möglichkeit, entweder 3 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden zu arbeiten. Und wie setzt du da klare Gre Gre Grenzen für deinen Feierabend?

Okay, okay. Und, äh, i ich meine, wenn wenn wenn man so auf die Arbeit geht, Arbeitgeber und und so, das ist eine Sache. Das macht das irgendwie 'n bisschen einfacher. Kommt natürlich drauf an, was man arbeitet o oder wo man arbeitet. Aber wie sieht's aus mit Homeoffice? Denn oftmals ist da d die die Grenzen sind gar nicht so klar. Was würdest du da sagen?
Ja. <clears throat> Ja, da ist es natürlich super schwierig, vor allem mit Familie und so. Ähm, da muss man dann halt wirklich sich sozusagen selbst, ähm, den Arbeitsraum oder 'ne Arbeitsecke schaffen und das auch vor allem, ja, kommunizieren den anderen gegenüber und das auch ernst nehmen, ne? Dass man halt nicht sagt: „So, ich ich liege jetzt hier im Bett und mache irgend 'n Call“, sondern da muss man dann auch sagen: <clears throat> „Ich ziehe jetzt vielleicht nicht, äh, Arbeitskleidung an, ne oder 'n Hem 'n schickes Hemd“, aber so 'n bisschen die Einstellung muss schon da sein, dass man sich auch wirklich
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja.
ja, vor Augen führt, auch wenn's Homeoffice ist, sollte man trotzdem zu 100 % i im Arbeitsmodus sein.
Mhm. Ja, okay, okay. Und hast du du so, äh, kleine Routinen oder oder irgend so was, d äh, wie du dich manchmal dadran äh, selbst dadran erinnerst, dass „also, schau, ich bin grad auf der Arbeit jetzt, lass erst mal nicht über über Abendessen nachdenken“, so und den Dreh rum. Gibt's da was?
Ja. Ja, also, erst mal ist es halt 'ne Kopfsache. Damit fängt's auf jeden Fall an, ne, dass man halt eben nicht mit der Einstellung reingeht: „Oh ja, jetzt habe ich Homeoffice, jetzt, ne, ist es nur 1/2 Arbeit“, oder, ne? Ähm, also, das ist schon mal ganz wichtig und ja, Routinen ich habe hier zum Beispiel so 'nen kleinen Vorhang gezogen und so 'n bisschen so 'ne Ecke etwas räumlich abgegrenzt, äh, weil das jetzt wir jetzt kein extra Arbeitszimmer oder so hier haben. Das wär natürlich noch besser, ne, 'n Arbeitszimmer, äh, wo man dann die Tür auch schließt und wo ganz klar ist, wenn man da reingeht, dann ist man halt in diesem Modus. Das ist dann sozusagen das Ritual, ne? Man geht rein, macht die Tür zu und das ist dann wie 'n richtiges Büro und hier habe ich dafür dann halt so 'ne Ecke mir gebaut.
Mhm. Aha. Okay. Mhm. Ja, ja.